Pau que nasce torto. Só cortando, só cortando. É a única maneira, indo ali na raiz e tascar.
Nunca se endireita. <laughs> É, e ass exatamente. Então, o f o que que eu disse, né, assim: "Então, não existe a a divisão das tarefas? É tudo, sou eu que tenho que fazer? Então, vamos fazer o seguinte? Você vai você não tem e se você acha que não tem que mudar em nada nisso, enco você vai achar uma pessoa que tá feliz assim," porque sempre tem, né, cada um toda panela tem sua tampa. Então você vai encontrar uma pessoa que
É, exatamente. Eu também penso isso. Quando as pessoas falam: "Ai, a pessoa tóxica," eu falei: "Não, não é que a pessoa ela é tóxica pra você, né." Não combina. Talvez com a tem, claro que tem gente ruim no mundo como tem gente boa, graças a Deus. Mas, assim, às ve e hoje em dia falam muito isso, né, "a pessoa é tóxica", de repente você vai ver e fala: "Não, é que com você não deu certo," então, é bom
Uhum. Exato. É, talvez pra ter ele vai achar alguma que seja o sonho da vida dela, estar em casa, se dedicando às tarefas domésticas e esteja super feliz; quando ele chegar estar com a mesinha colocada e fazer as coisas, sabe. E
Ai, você viu aquela série Mad Men, né. Aquela ali eu sempre falo eu f
Aham. Eu detesto, sabe, eu detesto. Eu na eu pra mim, é.
eu falo isso, eu falo: "Mulher Mad Men," né, que ia dormir ela se ela elas acordavam antes pra se arrumar
Uhum. Gente.
pra eles, eh, pra eles, eh, quando pra e qua
Surreal. Aí depois ainda quer que você esteja super feliz, que de noite receba com um sorriso, né, e uma lingerie. <scoffs>
Uhum. E era assim, né, elas tinham eu lembro que eu li, assim, que tinha até um manual, né.
Gente, que loucura. Olha eu uma coisa que eu entendi
Que loucura.
que eu conheci melhor de mim mesma é: que eu detesto ser dona de casa. Eu gosto da minha minha casa agora é sempre limpinha, sempre organizada, não é que eu vivo em um chiqueiro, sabe. Mas
Mai, não exa é, exatamente, eh, o que você tá falando acon
é, eu limpo. Mas manter limpo, por exemplo, né, assim, é respeito. Vai além, né.
Não surge. É, não tem. Exatamente, não o
Vai além do do só do trabalho braçal. É respeito pelo tempo, pelo trabalho que daquela pessoa. Então não se resume só à questão de lavar um prato. Você não faz um favor pra mim, é é questão de respeitar o o meu tempo, o que eu já fiz, o que eu limpei e manter daquele jeito, mínimo.

Olha, o próximo relacionamento que você entrar, eu já vejo aquele aquela, assim, aquela tabelinha pegada na g na na geladeira, dia tal
<laughs> Na não quero tabelinha não, ele tem que fazer, e não tem que ass já fazer a tabela, sabe?
É não, dividir já as tarefas desde o princípio, porque é é uma coisa assim que como como te tem muita ge
Eu tomei trauma, mulher, tomei trauma, eu tenho que eu tenho que passar um período de desintoxicação de homem dentro de casa, sabe? Eu quero estar sozinha.
Eu acho Sim. Sim, eu eu eu eu te entendo, só pra colocar bem as ideias no lugar, isso, já
<chuckles> É verdade, mas eu aprendi, sabe, eh, uma grande lição no sentido que, eh, a gente tem muito essa coisa de entra super entusiasta da da situação e quer fazer tudo, mas por porque a gente sente prazer, né, de agradar, são atos de serviço que a gente sente prazer, não por obrigação.
Fazer uma comidinha gostosa, arrumar a roupa.
É, só que depois vira obrigação, né?
Né, se quando vê quando vê vira obrigação, e não é assim, porque cansa. Olha só que triste um não foi o motivo, porque deve ter outros mais, mas foi enchendo o copo, né. Até o momento que esse copo transbordou.
É. Outras pequenas coisinhas, isso foi sim. Uhum. Mas é co é isso como você falou, é indispensável.